जी, मैं तो आपकी अ, सभी विचारों से सहमत हूँ क्योंकि फ़िल्में जो हैं वो लोग इतने प्रिय होते हैं सभी को कि उनके साथ काम करने का मन हर किसी को करता है, कि हम भी इनके साथ सलमान खान के साथ काम करें या शाहरुख खान के साथ काम करें, क्योंकि इनमें कोई बुराई नहीं है, सारी चीज़ें तो ये अच्छी-अच्छी हम लोगों को परोसते हैं और ये हमारा लक है कि हम इनके साथ काम करें, उनको देखना पसंद है, क्योंकि वो लोग काफ़ी हार्ड वर्किंग होते हैं, समय का इस्तेमाल करते हैं, तो किताबों से ही फ़िल्में बनाई जाती हैं। आप देखिए चेतन भगत की कुछ किताबें हैं जिनके ऊपर फ़िल्में बनाई जा रही हैं। किताबों से हाँ जी। हाँ जी, हाँ जी।
हुँ, हुँ, हुँ। बिल्कुल, बिल्कुल। हुँ, हुँ, हुँ। बिल्कुल, बिल्कुल। "टू स्टेट" जैसे "टू स्टेट" एक चेतन भगत की थी, तो उस पर भी एक फ़िल्म आई थी, आपको याद हो तो उसी वक़्त में दो हज़ार चौदह के समय में या 13 के समय पर आई थी शायद आपको याद हो।
जी।